بُصّي، أنا عندي مشكلة بصراحة ومش عارفة أعمل فيها إيه، عايزة حد يدّيني فيها نصايح. أنا دلوقتي حامل في الشهر التاسع، وكُلّها كام يوم والمفروض هاولد. كنت فاكرة إن أنا هاولد طبيعي بس الدكتورة بتاعتي قالت لي: لأ هتولدي قَيصَري." وبصراحة آمم المُدير بتاعي مش ح مُريح أوي في حتّة الأجازات. يعني حتّى طول فترة حَمْلي، كنت لمّا باحاول آخُد أجازة مَرَضي كان دايمًا يقعد يقول لي: "السِتّات بقى مكانهم مش الشغل، السِتّات مكانهم في البيت." وكان كلام كده من تحت لتحت. حتّى بتاع الHR ما كانش بيرضى يطلّع لي الأورنيك بتاع الأجازة المَرَضي. فأنا دلوقتي حاسّة إن أنا مش هاقدر أنزل شغلي وأنا معايا بيبي صغير والبنت هتبقى محتاجاني أبقى جنبها. وفي نفس الوقت أنا محتاجة المُرتّب. يعني فمش عارفة أعمل إيه؟ عايزة أقدّم على الأجازة اللي هي بتاعة رعاية الطفل دي للي المفروض بقى الحكومة بتدّهاني علشان آخُد بالي من البنت 3 شهور أو حاجة. بس خايفة إن هو يرفضها ويقول لي حاجة العمل لا تسمح. واسمع بقى موشّح عن إن السِت مكانها بيتها.
إمم. إمم. إمم. بالضبط. إمم. بُصّي، هو طبعًا ربنا أول حاجة يقوّمِك بالسلامة إن شاء الله ويبقى البيبي زي الفُل. أنا م مُتفهّمة جدًا، جدًا، جدًا موضوعِك وحاس وعارفة قد إيه إنِّك تبقي حامِل وإنِّك طبيعي محتاجة راحة وإنِّك نزول ده أصلًا مش سهل. فأكيد الموقف صعب. يعني أنا شايفة إنِّك لازم تتكلّمي مع مُديرِك وبالذات لو ما تشوفي يعني مُديرِك مقتنع إن يعني لازم تقنعيه إنِّك محتاجة أجازة، لإن ما فيش أصعب من كده إنِّك محتاجة.
يا رب. يا رب. إمم. ب ص بُصّي الفكرة إن المُدير بتاعي أهم حاجة عنده سير العمل. خصوصًا إن أنا باشتغل في مجال تدريس لطلبة الجامعة. فبالنسبة له أنتِ خلاص الجدول ات اتوزّع، فمين هينزل ي يغطّي الجدول بتاعِك، فأنتِ انزلي خلّصي جدولِك. مع إن أنا المفروض لمّا جم يحطّوا الجدول في أول الترم، لفَتت نظرهم إن أنا كُلّها شهر وهاولد. يعني خلاص أ لكن هم أصرّوا إن هم يحطّوني وقالوا: "لي حاجة العمل لا تسمح." وبالعكس كمان شيّلُوني مواد كتيرة جدًا أكتر من أي ترم أنا كنت باشيلها. وللأسف لإن برضه بيئة العمل كُلّها حواليّا رجالة وما فيش سِتّات كتير. حتّى السِتّات على فكرة ما بتدعمش بعض. يعني أنا ف يعني أنا في مرّة في ولادتي الأولانية، كنت باخُد أخدت الأجازة بتاعة الوضع العادية بتاعتي وبعد كده نزلت اشتغل، فكان عندي آآ بامشي بدري ساعة، الحكومة يعني مدّيانّي إن أنا أمشي بدري ساعة عشان ألحق البيبي يعني بالضبط كده. فكانت بقى كانوا بيقعدوا يعملوا معايا مشاكل، اللي هو أنتِ بتسيبي اللجنة وتمشي ليه! افضلي قاعدة لحد ما اللجنة تخلص؟ أيوه ما هو أنا معاد انصرافي جِه الطبيعي إن أنا أمشي، ما هو أنا في بيبي مستنّيني. والحكومة والدولة أصلًا مُتَّجِهة لفكرة عِمالة المرأة وإنّها وبتدّينا حقوقنا كاجتماعية حقوقن حقوق اجتماعية، أنتم ليه عايزين تاخدوها منّي؟ فبصراحة باحس إن التعامل في الشغل مش أحسن حاجة. وخايفة بقى إن أنا آجي أقول له دلوقتي أنا عايزة أعمل أجازة وضْع، يبتدي بقى يقول لي خلاص آآ فضّي مكانِك لحد غيرِك ييجي ي يبقى جاي عشان يشتغل مش جاي عشان ياخُد أجازة.
إمم. إمم. إمم. حلو. إمم. في عرض آه. إمم. إمم. أنا معاكِ إن الموضوع صعب وأكيد مش سهل وبالذات إن أنتِ أكيد م حاسة إن أنتِ م مش ن مش قادرة تدّي اللي أنتِ تقدري تدّيه في العادي أصلًا. يعني أنتِ حتّى وأنتِ شغّالة، أكيد مش هتقدري في الوضع ده. بس أنتِ فكّرتِ مثلًا إنِّك تتكلّمي مع حد في الشغل يكلّمه، أو حد يبقى له دلالة عليه بمعنى أصح مثلًا يعرف يليّن دماغه أو يخلّيه يشوف ف من مُنطَلق إن فعلًا أنتِ محتاجة الأجازة دي؟
إمم. بُصّي، هو أنا شايفة أيام ابني الأولاني، كانت المُديرة هي اللي موجودة كانت واحدة سِت. فكانت فاهمة بقى فكرة إن أنتِ سِت وعايزة تبني لنفسِك أ career وعايزة مش عارف إيه. فبصراحة كانت بتُقف جنبي، لكن هو أنا باحسّه كده عَدِو للمرأة. يعني هو كاره أي حاجة. حتّى ك حاولت أتكلّم مع السكرتير بتاع العميد، وأتكلّم معاه واقول له يعني إن أنا فعلًا محتاجة آخُد أجازة وإن أنا ما عنديش مشكلة خالص إن أنا أكمّل شرح للولاد عن طريق مثلًا الأونلاين أ بَدَل ما آجي ال آه إن أنا أشرح لهم مثلًا الأونلاين وإن أنا كمان لو عايزين أنا ممكن أ أعلّم لهم ال الامتحانات ما عنديش مشكلة آجي يوم واحد حتّى للكونترول أضبّط المادة بتاعتي. بس دايمًا في اللي هو إيه لأ، ما إحنا لو عملنا لِك استثناء يبقى لازم نستثني كل الناس زيِّك. مع إن ما فيش أصلًا حد غيري حامِل في المكان، أنا مش عارفة هو عايز هو بيعمل كده ليه؟ وفعلًا قلقانة فكرة إن هو يحُطّني بقى قُدّام الأمر الواقع، ويقول لي قدّمي استقالتِك. ساعتها أنا م مش عارفة. يعني ما هو برضه مصدر دخل أنا مُعتَمِدة عليه.
إمم. فكرة حلوة. إمم. إمم. طبعًا. طب أنتِ جرّبتِ مثلًا تسأليه هو إيه أصلًا اللي مخلّيه رافض حاجة زي كده؟ يعني هل مثلًا هو متضايق أو م قلقان مثلًا من فكرة الأجازة عشان الشغل مثلًا ما يتعطّلش والّا إيه مشكلته بالضبط؟
أ آه. هو بصراحة هو راجل بصراحة دقيق جدًا، وبيحب يخلّي كل حاجة على الشَعرة وقلقان. أنا فاهمة أوي إن هو ممكن يبقى قلقان علشان خاطر كده الطلبة هتتشتّت. لإن برضه حاجة مش حلوة إن في نُص الترم حد يمشي وييجي مكانه وياخُد ممكن أعمال السنة بتاعة الطلبة تضيع. بس أنا مش عارفة هل لو أنا قدّمت له مثلًا ضمانات كفاية هيوافق والّا لأ؟ أنا باحس إن هو ممكن يرفض، بس أنا ما واجهتوش مواجهة مباشرة. وما عنديش زي ما قُلت لِك اتكلّمت مع حد. يعني أنا آخر مرّة اتكلّمت، كانت في الدادة اللي هي ماسكة القسم عندنا، اتكلّمت معاها بحُكم إنّها قديمة في المكان يعني شغالة في المكان بقى لها 20 سَنة. وحكيت لي إن أنا إن ع إن كان في مثلًا مُعيدة قَبليّا برضه كانت نفس الفكرة وكانت بتيجي الب بتيجي بالبيبي بتاعها وتسيبه معاها لحد ما تخلّص سكشنها وبعدين تاخُد ابنها وتروّح. فاللي هو فحسّيت من كلامها معنى كده إن المٌدير ده ممكن ما يوافقش إن أنا أصلًا آخُد الأجازة.
إمم. إمم. فاهماكِ. إمم. يا رب. طب أنتِ ليكِ أصلًا قبل كده سِجِل سابق مثلًا في أجازات قبل كده أو أخدتِ فترات راحة أو بتقدري تاخدي مثلًا أجازات اعتيادي أو عارضة أو الحاجات دي والّا صعب يدّيها لِك؟
لأ خالص. هم ما بيحبّوش يدّوا الأجازات دي خالص. يعني أ حتّى الHR بيحس دايماً بقى إن أنا كده مع إن ده حقي اللي الدولة مدّياهوني، بس هو بقى بيفضل يسمم لي بَدَني كده. اللي هو إيه، إحنا كُنّا رجالة أ وبننزل، أنا مش عارفة كنت يعني مثلًا كان في زميلنا عايز ياخُد أجازة الجواز، فكانت أجازة الجواز 14 يوم. فهو بيقدّم على الأجازة فقال له: "لأ 7 أيام كفاية." "طب ليه حضرتك 7 أيام ما هي القانون بيقول 14 يوم." "يا باشا أنا كنت شغّال ما أعرفش فين وكلّموني ليلة الصباحية نزلت." فباحس إن الناس دي عندها ترومة قديمة بتطلّعها فيّا. <laughs>
إمم. إمم. حلو. إمم. ما هو برضه كلامه مش منطقي، لإن مش كل الناس تقدر تعمل كده. ف وبعدين الحكومة مديّاكِ فعلًا يعني حقِك في ده هي أكيد مقدّرة إن أنتِ ممكن تتعرّضي لأي ظرف في أي وقت، ففي أجازة مرضي أو في أجازة عارضة لأي ظرف طارئ. طب أنتِ ما فكّرتيش مثلًا تاخدي الأجازة دي من الكومسيون الطبّي؟
إمم. ما بصراحة أنا ما أعرفش هو ده ينفع والّا لأ؟ أصل ده مش كومسيون طبّي ده أجازة وضْع. يعني هم ما أنا هاولد يا جماعة، <laughs> هاعمل كومسيون طبّي ليه. والّا أنتِ قصد
في ناس مثلًا بتبقى قبلها تعبانة اللي هو مش قادرة تنزل آآ يبقى ضغط جامد طبعًا عليها أو إن شغلها مش مناسب مثلًا للوظيفة دي دلوقتي وضْعَها دلوقتي ل مش مناسب إن هي تُقَف فترات طويلة. فساعات الكومسيون بيبقى عاذرها في النقطة دي. فممكن يديكِ أجازة، ممكن نجرّب يعني من باب إن إحنا نجرّب حاجة زي كده.
إمم. هو ده ينفع؟ أنا أول مرّة أسمع أنا أول مرّة أسمع عن كده خالص، أنا ما جاش في دماغي. أنا دايمًا فاكرة إن هو اللي لازم يمضي لي على الأجازة ويوافق عليها. لكن أنا عمري ما جه في دماغي إن أنا آخُدها فعلًا كده من باب الكومسيون الطبّي. بالرغم على فكرة أنا عندي كمان أكتر من سبب، لإن أنا أساسًا رجلي واجعاني من الحَمل وما باقدرش أمشي فترات طويلة والدكتور كان مانعني أصلًا من الوَقْف يعني أنا كنت حتّى بادخل السيكشن أشرح وأنا رجليّا بتبقى قاتلاني لإن الوزن بتاعي كان زايد. بس أنا ممكن أفكّر واعمل كده. هاسأل فعلًا عن الإجراءات اللي تخلّيني أعمل كومسيون طبّي واقدِّمها.
إمم. ما هو أنا دي حاجات كُلّها إنِّك قُلتِ إن رجلِك واجعاكِ، دي ممكن تطلّعي تقرير من عيادة أو مستشفى أو كده وتروحي بيها للكومسيون الطبّي هو هيكون مقدّر جدًا هناك الوضع ده، لإن بيعدّي عليه كتير كده. وبالذات إن أنتِ مش رايحة تتدلّعي، أنا عندي سبب واضح وصريح لحاجة زي كده. وأنا شايفة إنِّك برضه المُدير بتاعِك تتكلّمي معاه. يعني ما تحسِّسهوش إن أنا أنت ما رضيتش فأنا رُحت أخدتها بلوي الدراع. لأ أنتِ فَهّميه إن أنتِ الراحة دي يعني مهمة بالنسبة لِك وإن أنتِ في وضع مش كويس الفترة دي وإن أنتِ هتعرفي تطوري من وظيفتِك مثلًا لمّا تبقي أحسن، أحسن ما تكوني مُنهكة مش هتقدري تعملي حاجة، يعني ده برضه كويس. ممكن تدّي له أفكار بديلة. تدّي له مثلًا حد من زمايلِك يشيلِك في الفترة دي، آآ ممكن مثلًا تقولي له أنا هاعمل على طول Zoom meeting مع الطلبة مش هاقطع معاهم. أفكار كتير ممكن هو يحس فعلًا إن أنتِ لأ أنا خايفة على الشغل وخايفة على مصلحة الشغل، فأنا مش واخداها دلع منّي. فاهمة؟
آه. إمم. إمم. صح. إمم. إمم. إمم. حلو أوي. أنا عُمري ما فكّرت في كده إن أنا ف أنا ممكن أنتِ قصدِك إن طريقة تقديم الأجازة هي اللي تفرق. إن أنا هاقدّم له إن أنا عندي آه أجازة، فدي ممكن تسبّب له مشكلة وفي نفس الوقت هالحقه بحلول فما أدّيلوش فرصة إنه هو ي يرفض صح كده، أنا فهمت صح؟
بالضبط. بالضبط كده. هو لو حس منِّك إن أنتِ دايمًا قلبِك على الطلبة وخايفة عليهم، هتعملي لهم حلول مختلفة، صدقيني هو ساعتها هيحس بده. يعني من الآخر اعملي له خطة كده تفصيلية هتعملي إيه لو في أجازة، فأنا في الأجازة دي أنا مش هاسيبهم. على طول هابقى معاهم مثلًا في إيميلات. هيبقى مثلًا على طول في جروبات مثلًا باعرف أتواصل بيهم معاهم. آآ هاقدر أسلِّم مثلًا الملفات بتاعتهم أو حاجة ليكم أول بأول بس من البيت. يعني إن أنتِ هتبقي متابعة الشغل، مش اللي هو أنا في البيت وفَصَلت بقى مش مش فارق معايا. ف ده أنسَب حل بصراحة.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. ما جتش في دماغي. أنا ما جاش في دماغي قبل كده.
بالذات لازم تعرفي إن أجازة الحَمل دي حقِك القانوني أصلًا. يعني دي ما فيش فيها كلام يعني هو أصلًا لو رافض حاجة زي كده، فدي تأذيه هو. لإن ليكِ حق إنِّك تاخدي اعتيادي، ليكِ حق إنِّك تاخدي مَرَضي. ده الحكومة مدّياه لِك في إيدِك. فدي حاجة أنتِ لازم يعني هتاخديها في إيه أكتر من كده فاهمة؟ يا صحّتِك أنتِ وصحِّت الجَنين، أهم من ضغط الشغل طبعًا. ف
إمم. إمم. آه. بصراحة أنتِ قُلتِ كلمة مهمة. فكرة إن أنا مش عايزة برضه أبيّن له إن أنا باعمل حاجة غصبٍ عنّه أو بِلَوي الدراع. لإن أنا برضه طالت المُدة أو قِصرِت، ما أنا هارجع أشتغل تحتيه فمش عايزة يكون في ما بيننا أي حاجة توحي له إن أنا باعمل حاجة غصبٍ عنه. فأنا فعلًا هاخُد بنصايحِك وهاحاول أتكلّم معاه وأقدِّم له حلول للمشاكل اللي ممكن تبقى موجودة في غيابي وأعتقد ونسأل الله التساهيل بقى إن هو يوافق ويَرأُف بحالي يعني كده وأنا مش قادرة أتكلّم وجاية له وأنا باتدحرج.
بالضبط. لأ لأ أنتِ أكيد إن شاء الله هي هيحسْ بيكِ، بالذات إن أنتِ مش يعني هو شايف الوضع. أنا مش باقول لك حاجة مش موجودة، لأ أنت شايف. فأنا أتمنى لِك إن شاء الله يا رب كل خير وإن هو إن شاء الله يوافق بحاجة زي كده.
إمم. يا رب. شكرًا ليكِ وكل نصايحِك دي أنا فعلًا هاعمل بيها. أنا فعلًا ارتحت في الكلام معاكِ، شكرًا.
على إيه؟ تحت أمرِك.